Volevo chiederti una cosa: ma secondo te perché la chiarezza conta, uhm, intendo la pa la chiarezza nelle parole, no, conta per per la fiducia?
Allora, secondo me è fondamentale, nel senso che io sono sono molto sostenitrice del dialogo, fatti sono una persona molto molto diretta e se ho qualche problema e te lo dico subito, e quindi un po' magari egoisticamente vorrei che anche gli altri lo facessero nei miei confronti, però ovviamente non posso aspettarmi che tutti si comportino come vorrei io. Quindi, comunque cioè, io cerco appunto di dirlo fin da subito, quindi cerco di creare un po' di fiducia dicendo: "Guarda, cioè io sono una persona molto diretta quindi, c'è qualche problema dimmelo, uhm, io farò lo stesso" e quindi, già quello penso che aiuti molto. Non è scontato, in realtà l'ho ta ho notato.
Mh. Mh-mh. Eh, cer Mh. Ah-ah.
Ehm
No, certo che no. Diciamo, c'è sempre a ehm, ne ne ne nelle relazioni interpersonali c'è un po' di ipocrisia, no, mhmm, cioè non non è che non è sempre una cosa con, uhm con, ehm, diciamo totalmente negativa però ho ho capito il il senso di quello che stavi dicen
Esatto, ehm, e niente. Quindi, comunque, io ci tengo che non solo quando si hanno dei problemi, nel senso che il peso delle parole e mi rendo conto che a volte non ci si rende conto del peso delle parole o il significato delle frasi a volte, fatti mi è capitato varie volte, magari, nella nelle discussioni che, uhm, dall'altra parte magari utilizzassero delle parole, pro non dandogli il significato giusto. Po esse può essere anche capitato a me ovviamente, perché comunque capita un po' a tutti però, mhmm, cerco e comunque di
Mh. Sì. Mh. Sì. Cer Quindi sei molto analitica? Quindi <chuckles> <clears throat> no dico, se stai a guardare il senso del di ogni singola parola vuol dire che sei molto analitica.
Eh sì, sì, perché ci tengo a non
Mh, la precisione? O è o o cos'altro?
a non creare fraintendimenti.
E quindi ceppi, con il linguaggio ci dovre ci dovremmo togliere il pensiero, almeno, che l'altro, appunto, non parli, uhm, in in modo sbagliato diciamo no no non se senza cogliere appieno il senso de di quella di quella parola, questo che intendevi? Mh, okay.
Esatto. Sì, sì, sì. Ehm, ma anche essere molto cioè, comunque spiegare. Banalmente, n cioè, se io ti dico che magari una cosa che hai fatto mi ha dato fastidio, magari spiega il il perché t'ha dato fastidio o cosa dovrei fare in alternativa, o il perché cioè, su come dovrei comportarmi magari invece, mhmm, rispetto a quella cosa che ho fatto. Cioè, cercare di comunque ela cioè, di, mhmm, d dare più dettagli, spiegare spiegare il perché aiuta, comunque anche anche l'altra persona a capire, e magari anche a cambiare atteggiamento. Se invece magari, ehm, vai là e dici: "Guarda" mhmm, "questa cosa smettila di farla." A e non specificando cosa, il perché ti dà fastidio, quale qua quale altra cosa potrei fare al posto di quella? O mhmm
Sì. Mh. indubbiame Certo. Eh, ce ri rischi sempre che l'altro te l'el lo rifaccia in mo in un modo simile se perché, appunto, non ha capito quello di im il vero senso di quello che era l'osservazione, no?
Esatto. Oppure banalmente, uhm, potrebbe anche prendersela. Quindi da lì poi nascerebbe una discussione, poi andrebbe avanti per giorni, cioè, e a me quella cosa della discussione, del litigare non non piace. E quindi, cioè, sono molto chiara fin dall'inizio, cerco di spiegare bene comunque quali sono magari, mhmm, i miei intenti o il mio pensiero, ehm, e penso che questo automaticamente crea anche fiducia, perché una persona diretta e quindi, sai, che quella persona magari è diretta che, mhmm, non è che non ha peli sulla lingua, nel senso che è maleducato, però è molto diretto nel spiegare il suo pensiero e quello che sente; già quello ti dà molta più fiducia in quella persona secondo me.
Mh. Mh. Ah-ah. Mh-mh. Sì, credo proprio di sì, perché appunto arg argomenti un un una risposta, un punto di vista, e quindi sgombri il campo da molti fraintendimenti. Sì, con la con l'argomentazione successiva, son direi proprio di sì, direi che funziona proprio bene in quel modo lì. E hai e quindi hai hai riscontrato successo con questa tua tecnica?
Esatto. Embeh, comu cioè, ehm, sì, nel senso che magari la maggior parte delle volte sì, però comunque, come ho detto prima, mi ci è voluto un po' per capire che effettivamente non ti non tutti si comportano nel modo in cui tu ti comporti, quindi non puoi neanche pretendere a volte che gli altri si comportino in un certo modo. Quindi sono nate discussioni, sia perché magari non avevamo lo stesso punto di vista, oppure magari per fraintendimenti di parole. Ehm. In questo caso cerco comunque, cioè, essendo comunque non mi piace litigare, ehm, cerco comunque di chiarire fin da subito poi qual è il problema. Quindi, cioè, o ne parliamo cioè, ne parliamo; se poi vediamo che non arriviamo a un punto comune, okay, cioè, ognuno per la sua strada. Però almeno abbiamo cercato di chiarire, ecco.
Mh. Beh, okay. Mh. Mh-mh. Okay. Certo, ho capi ho capito. Ehm, mhmm, n questa de in questa, mhmm, comunicazione a cui tu sei molto attenta, dove dove hai notato che si si mette diciamo il diavolo, nel senso quella cosa che sembrerebbe mhmm, uhm, appunto una un un elemento di comunicazione banale e e invece è proprio lì che si si infila il fraintendimento.
Penso che, ehm, non sia il problema del fraintendimento ma penso che sia il problema del, uhm, non mettersi mai nei panni degli altri. Nel senso che se tu hai detto, mari, una parola che a me ha dato fastidio banalmente infatti mi è capitato questa discussione con questa mia amica che ha ha usato delle parole che erano fuori luogo e io gliel'ho fatto presente, ma per lei, quelle parole s eranam erano una battuta, cioè non era quello che voleva dire veramente, lei quelle cose non le pensa, l'ha utilizzata semplicemente come battuta, ma secondo me sono luoghi, conversazioni e toni per dire determinate cose. Quindi se ti dico: "Guarda questa cosa a me non è piaciuta;" e tu mi dici: "Per me è una battuta e basta;" cioè tu non stai cercando di metterti nei miei panni, cioè cerca di capi t'ho spiegato il perché mi ha dato fastidio, devi semplicemente cercare di comprendere e non giustificarti. Quindi a volte la giustificazione, mhmm
Mh. Mh. Ah. Ah, okay. Ce Mh.
a volte è inutile perché non ha senso giustificarsi in certe situazioni, soprattutto se ti dico che è una cosa che m'ha dato fastidio e n cercare di mettersi nei panni degli altri, cioè di avere un po' di empatia. Qui s ti o che m'ha dato fastidio e tu mi dici che era semplicemente una battuta, non non ci stiamo comprendendo allora.
Sì. Ho capito l la la l'osservazione. Questo tipo di mhmm, di situazioni ti capitano, mhmm, più frequentemente con le con le a tue amiche immagino, che piuttosto che con coi con gli amici?
Ehm, dici, ragazze rispetto ai ragazzi?
Sì, sì, sì, facevo proprio la din di di una distinzione di sesso.
Ehm, s effettivamente sai che sì, perché, ehm, le le ragazze tendono a essere, ehm, non so, forse troppo pensierose, troppo a volte pesanti, o comunque non cer non lo so, i ragazzi tendono a essere molto più più tranquilli, quindi è anche difficile a volte litigare con loro, secondo me. Mentre per ragazze è m è molto, molto, molto più facile.
Mh. Eh-eh. Sì? Sì, sì. <chuckles> Molto più faci È vero, è vero, sicurissime, insomma, questo questo si si capisce, insomma. Ba ba basta parlare con el s te ne sarai accorto anche tu, appunto, che che, ehm, quando ti ho posto la domanda è venuto subito fuori la la la la differenza fra, ehm fra i generi su questo argomento, perché, ehm, funziona proprio così. Ehm, e ci sono allora <coughs> c'è una frase tipo che, ehm, è quella che ti ti dici: “Ma allora poi tu non hai capito proprio niente di quello che volevo dire io?”
Ehm, sì, quando o quando iniziano a rispondere in modo freddo, della serie: "Va bene hai ragione tu", o com oppure magari: "Sì, okay" alle cose che scrivi, cioè magari tu scrivi pure un un tuo pensiero, quello che stai provando e l'altra persona risponde: "Sì, okay, fa fa niente, hai ragione tu", già quello, n n non ci siamo, cioè stiamo proprio sulla cattiva strada.
Mh. Ah ah. Okay. Mh. È indicativo? <chuckles> Ah-ah.
Ehm. Però in realtà raramente mi accade questo, fortunatamente, però in que situazioni, cioè, mhmm okay, cioè, è normale che comunque magari un po' mi innervosisco, però a quel punto dici: “Okay, cioè, la perso l'altra persona non vuole proprio"
Mh.
"cioè, non vuole neanche cercare di capire, non vuole neanche, mhmm, provare a metterti nella situazione. Vuol dire che no quella persona non vuole chiarire", e quindi e quindi basta, secondo me a quel punto non ha neanche senso continuare.
Mh. Eh-eh. Ma, mhmm, diciamo una cosa: ma se, mhmm può essere che invece questo questo questo questo, mhmm questo voler, mhmm, <smacks lips> essere a tutti i costi chiara, appunto, ve venga percepito come scortese?
No, è una do beh, è una bella domanda effettivamente questa, e me la son posta pure io varie volte, ehm, però no. Ne allora, nella mia situazione non penso, anche perché comunque, cioè, i io cerco di essere chiara proprio per evitare fraintendimenti e litigate, quindi non non lo dic cioè, quando ho l ehm, magari o tu, no, f fai una cosa che mi dà fastidio, io non è che te la vengo a dire in modo scontroso, cioè cerco di dirtela in modo tranquillo. Ehm. Quindi no, questa cosa non penso, però secondo me molti la fraintendono, perché a volte a certe persone tendono a essere maleducate o fuori luogo, o anche dicono cose spiacevoli e la confondono con l'essere sinceri, mhmm, o essere chiari. Secondo me non sono la stessa cosa, cioè essere maleducato non significa essere chiaro.
Mh. Mh. Ah-ah. Mh. No, certamente. Certo che s sia una bella differenza, eh ho capito. E
Esatto, sì, sì, sì.
E c'è, ehm, invece qualche qualche cosa di non verbale che accompagna la tua comunicazione quando vuoi quando vuoi dire a qualcuno appunto, ehm, mhmm, <clears throat> ti voglio spiegare bene il mio pensiero? Nel senso c'è, ne so non so, la mano sulla spalla, adesso, per dire c'è u qualcosa di di non verbale, o appunto, ma che ne so, anche nella mimica facciale che accompagna l la tua spiegazione del tuo punto di vista?
Allora su questo non c'ho mai fatto caso effettivamente. Ehm, non sono una persona molto fisica che sta lì ad abbracciare, eccetera, quindi no, quello non tendo a farlo però una cosa a cui tengo uhm, ho imparato col tempo perché all'inizio no non lo facevo, poi mi son resa conto che alla fine, ehm, serve il fatto di discutere dal vivo. Cioè, io tante volte ho discusso anche magari via WhatsApp o via messaggi eccetera, e ed è la stazione peggiora an
Mh. Mh. Sì. Mh. Eh a voglia, <laughs> la terra dei fraintendimenti, è quello, eh certo.
la stazione peggiora ancora di più, quindi, ehm, è è un disastro. Quindi a quel momento ho detto: okay basta, cioè se dobbiamo discutere al massimo ci vediamo. Se non è possibile vederci fa niente. Cioè basta, ognuno però la sua strada, perché vedersi poi solo per discutere è ancora peggio cioè, mhmm
Uh! N c'è paragone. Ah-ah. <chuckles> Ah certo, cer no sicuramente l l l la comunicazione scritta ha molti diciamo, molti punti di di di mhmm, di pericolo no, perché appunto come come hai detto tu, ehm, ef il fraintendimento è dietro l'angolo proprio. Or forse sarebbe già meglio u un un messaggio vocale, perché almeno c'è l'elemento voce che in qualche modo può trasmettere almeno il, mhmm, come dice, il il mood no, come lo vogliamo chiamare? Cosa ne pensi di questo ad esempio?
Esatto. Ehm Eh no, è che mi son resa conto che effettivamente quan cioè anche gli audio, nel senso che quando, mari, litighi o discuti con una persona via WhatsApp, anche se vi mandate l'audio, tu hai la possibilità di non ascoltarli, banalmente, oppure di non leggere il messaggio o di evitarlo o di bloccare la persona, quindi puoi anche non affrontar la stazione. Mentre, invece, se litighi o discuti faccia a faccia, cioè comunque la stazione o si risolverà o comunque ognuno poi prenderà la sua strada, però comunque ne ne state parlando, cioè non è che è possibile bloccar la conversazione, se state lì uno davanti all'altro la finite. Invece su WhatsApp hai quella possibilità, mari sei nervoso, allora non ascolti l'audio o non leggi il messaggio oppure leggi solo i messaggi che vuoi, cioè, banalmente, e quindi
Sì. Ah. Ah, beh certo è ve Ah okay. Ah beh, eh beh. Eh ce Mh. Eh chiaro. Sì, sì, sì puoi puoi anche fa relazione selettiva, diciamo così. <laughs>
Esatto. Quindi, mhmm, quindi è ancora peggio, cioè è propio è proprio un disastro, è un disastro.
Ah-ah. Quindi sempre me meglio di persona per queste cose dai. Ehm, e se invece una tua amica non riesce a essere così, ehm, come come come te insomma, non riesce a essere così diretta ma comunque con cortesia, cosa gli di come cosa gli diresti come primo suggerimento?
Sì, sì, sì. Uhm, oddio, penso che comunque gli suggerirei di essere chiara nelle parole, ne nei pensieri, ma perch cioè, i cercherei di spingerla a fare questo non per, mhmm cioè, come un obbligo, ma gli farei capire il perché. Cioè, il fatto che comunque essere chiari, che poi ti piaccia o non ti piaccia, vabbè, siam parlanti di modi, però, che ti piacciano o non ti piacciano le mie parole quello è un altro conto. Però essere chiari ti aiuta a evitare discussioni, a esprimere il tuo pensiero, a evitare di tenerti le cose dentro, cioè ha così tanti lati negativi che non non ha neanche senso. Quindi, oppure comunque magari son persone che non l'aiutano a esprimersi, perché secondo me già se hai una persona davanti a te che comunque, eh, sta lì ad ascoltarti o comunque con cui hai anche fiducia, non lo so, tendi comunque a parlare e ti senti anche più più sereno nel farlo. Quindi magari trovare anche persone giuste è fondamentale.
Mh-mh. Mh. E Oka quindi questi sarebbero, e, ehm, stavo pensando invece, ehm, r raccontarselo internamente con le parole giuste nel senso sce scegliendo diciamo, con con precisione le le le parole da, mhmm, da usare. Anche questo qui credo che mi mi par di capire che è uno dei, mhmm, dei modi in cui tu, ehm, appunto affronti questo tipo di situazione. Ho capito male?
No, no, no, no, è giusto. Cioè, ehm, comunque magari prima di riflettere, cioè prima di parlare e riflettere d già quello aiuta tanto. Quindi sì, pensarci un po' anche internamente. Ehm, sapere bene che parole utilizzare, quando dirle, come dirle è importante.
Senti volevo ringraziarti allora di questa amabile chiacchierata su questa su questo argomento, che non è un argomento di cui parlo frequentemente per cui mi hai, mhmm, mi ha fatto piacere conoscere il tuo punto di vista insomma.
E grazie a te, è stato davvero un piacere per me.